Hum, é verdade.
Você acha que isso é possível fazer? Como é que como é que tem sido isso?
É assim, por exemplo: eh, meu meu filho faz alguma alguma coisinha, né, mas não tem aquela consistência. Aí acaba que eu tenho que ficar cobrando, né, e aí rola aquele estresse, porque tem que ficar cobrando o tempo todo. Aí, às vezes, é mais fácil eu ir lá resolver do que perder tempo, eh, naquela discussão ali, né, porque adolescente, sabe como é adolescente, né. São mais preguiçosos, são mais, eh, são mais egoístas, né, porque estão vivendo o eh, o seu momento, né, aquele momento do que eles acham que que o mundo gira em torno deles, né. Enfim, eh, é um pouco comum isso nessa fase, né.
Entendi. Uhum. Sim, é muito dificil. <laughs> Aham. Sim, sim. E É verdade, é verdade.
Mas ele até que ajuda, né, ele coloca a louça na máquina, ele leva o lixo, às vezes até um banheiro ele lava, então, assim. Mas é aquilo: eh eh, não é consistente, não é aquela coisa regular. Olha, todo dia você vai fazer, ou 2 vezes na semana. Eu não estabeleci isso, sabe? E eu acho que você falando, né, assi dessa forma
Uhum. Muito bom. Olha! <chuckles> Entendi. É dele poderia conversar, né? Eu não sei se vocês concordam, né, ou então se, de repente, seria interessante, né, algum tipo de de recompensa por ele aju ajudar mais, né, alguma coisa do tipo. Não sei se vocês dão algum tipo de mesada pra ele e aí, de repente, atrelar, né, eh, por produtividade também, né? Já que você tem também isso, né? Que aí eu acho
Uhum. Entendi. É, não, a gente não fe nunca fez, não. Se ele não recebe mesada? Não, a gente realmente vai vai comprando aquilo que ele tem necessidade, aquilo que ele pede, né, enfim. Vai pra festa e a gente tá sempre, eh eh, dando, né, suprindo aquelas necessidade mesmo dele. Então, eh, mas não tem. Agora, realmente, esse sistema de recompensa, eu acho que pode funcionar, né, e hum, e principalmente dinheiro, eles adoram, né. <chuckles> Essa fase adora um dinheirinho. Mas eu acho que, de repente, pra ele, no caso dele, né, pra ajudar, eu acho, sim, que é uma boa ideia fazer esse sistema de de recompensa. Acho que ele pode se motivar mais e me ajudar, eh, e acelerar o meu processo, né né, pelo menos nas tarefas de casa.
Aham. Aham, sim. Uhum. Com certeza. <chuckles> Quem que não gosta né? Sim. Uhum. E É. Com certeza. E aí isso seria, né, o ponto pra tentar encontrar um pouco mais de tempo nesse primeiro período, ali. E no segundo período. Não sei se, eh, no no trabalho com a empresa do seu marido, é um horário fixo, né, você trabalha por demanda também? Quando tem mais coisa pra fazer, você de dedica um pouco mais? Eh, co co como que é a carga horária, assim, que você gasta nesse segundo emprego?
Uhum. Uhum.